Alors, tu vois? Je voudrais te parler de ce sujet qui, heu, en fait, voilà, est un peu, heu, peu problématique, hein, voilà. C'est c'est un peu ennuyeux, et un peu irritant, mais heu, c'est comme ça. Heu, je me rends compte que en il y a pas mal de conflits familiaux dans mon couple, d enfin dans ma famille, donc j'ai, hem, j'ai un enfant de 5 ans et demi, et je suis marié, et heu, en fait, heu
Mmh mh. D'accord.
je remarque, à chaque fois, c'est sur des des des combinaisons particulières de de circonstances, qui font que, systématiquement, ça part, heu, et donc on on il y a des conflits, heu, qui sont vraiment sur des choses qui se que je trouve un peu, heu souvent ridicule et voilà je les juge mais c'est des petites choses quoi, tu vois? C'est souvent des des broutilles et en et alors, heu, un une petite incompréhension, hem, un un petit électron qui est au mauvais endroit, tu vois? Heu, une chose qui se passe pas bien et puis, heu, bam, heu, donc heu, bon ma femme elle part beaucoup, heu, dans les émotions rapidement. Et heu, moi en fait z je remarque que si jamais je me fais critiquer sur quelque chose que j'ai que je voulais bien faire, heu, et que, heu, je me dis: «bah tu l'as» que je reçois, heu en gros tu l'as mal fait. Ah, heu, tu ce que tu fais ou de des questions comme genre tu es nul on dirait des des habitudes en plus, des mauvaises habitudes de langage, tu vois? Et beh voilà, c'est, heu, c'est le cycle qui se répète et donc heu, voilà je voudrais un peu arrêter ce genre de cycle. Trouver un peu des alternatives parce que des fois je je voilà
D'accord. Mmh. D'accord. Mmh. D'accord. Ouais, ouais. Ouais. Mmh.
et c'est un peu, too much, quoi, trop.
Beh, écoute, heu, merci beaucoup de de partager ça avec moi en tout cas et hem, c'est vrai que c'est c'est pas facile du tout ce que tu décris. Et heu, je comprends finalement, heu, on va dire ton ton ras-le-bol ou en tout cas, heu, voilà tu en tu en as assez et tu aimerais que ça cesse, effectivement. Hem, je suis je suis désolée hein, que que tu traverses, heu, cette période en tout cas. Est-ce que, hem, est-ce que tu dirais que ça fait, heu, longtemps finalement que ça se passe comme ça en termes de communication? Heu, ou c'est quelque chose d'assez récent?
Alors je c'est un peu difficile à à quantifier mais je dirais que ça ouais ça a commencé il y a bien ouais je pense ça a commencé il y a bien 2 ans. Heu, depuis 2 ans c'est devenu vraiment, mmh, heu, prenant, heu, c'est depuis depuis notre déménagement. Là on est arrivés, c'est c'est beaucoup mieux mais hem, suite à mmh en fait, déjà juste avant le déménagement, heu, ma femme avait déjà pris un nouvel emploi. Donc avant, heu, on travaillait ensemble sur le même, heu, projet entrepreneurial. Et heu, et là en fait, heu, elle a elle a pris cet emploi, heu, plus corporate on va dire
Mmh mh. D'accord. D'accord. Mmh mh.
et heu, depuis, c'est vrai que heu <blows air> heu, c'est vrai qu'elle est devenue de plus en plus irritable, heu, c'est, mmh, je dirais qu'avant, il y avait aussi ça hein, ça y était avant, mais c'était un peu moins fréquent. Là, j'avoue que c'est devenu, heu, un peu, heu, bon aussi il y a notre notre fils il grandit, heu, il y a aussi, heu, ça, il y a aussi le, heu, paramètre un peu incontrôlable, heu, il écoute pas toujours ce qu'on dit, heu, il est il est un peu, heu, il est très créatif et très, heu, bah, comme un enfant hein, normal, heu, c'est c'est juste que des fois il est un petit peu difficile à gérer. Et je me demande si en fait le le cumul de, mmh, du stress du travail plus le fait que, heu, notre fils est de demande beaucoup d'attention et qu'il est un peu, heu, comme ça, heu, turbulent, heu, ça cumulé fait que, heu, je je suis devenu presque le le punching balls, tu vois? <inhales> Heu, la la la zone de ouais.
Mmh mh. Trop fréquent. Ouais. Mmh mh. Mmh mh. Bien sûr, bien sûr mais bien sûr. Ouais, ouais. Bien sûr. D'accord donc c'est finalement c'est c ouais, ouais. Toi tu ressens ça, heu, de cette façon-là, d'accord. Hem, bah, je je comprends tout à fait ce que tu dis, et effectivement enfin là c'est la situation est est un peu plus claire avec les détails que tu m'as donnés. Effectivement on on peut parfaitement penser que, hem, l'accumulation du du travail corporate de ta femme, qui doit lui demander, heu, beaucoup d'énergie finalement et beaucoup de temps, heu, plus la gestion, heu, d'un enfant d'un d'un petit garçon alors oui à à 5 ans, 5 ans et demi comme tu disais, heu, les enfants sont en général, heu, vraiment plein de vie. <swallows> Et demandent, heu, beaucoup beaucoup de de travail, d'attention et heu, effectivement la fatigue peut, heu, peut, heu, jouer un un rôle important dans dans tout ce qui se passe hein finalement. Hem, ouais donc tu tu as cette impression toi, heu, c'est un peu ce que tu ressens que finalement, heu, ta ta femme se sert un peu de défouloir, heu, avec toi, c'est ça?
Mmh mh. Mmh mh. Heu heu, oui alors heu écoute je j c'est pas non plus tous les jours, hein, c'est c'est pas non plus systématique, il y a pas non plus un une espèce de tu vois? Mais mais c'est un peu, heu, en fonction de des aléas, tu vois? De son de son humeur. Heu, j'ai l'impression que voilà il y a il y a ça. Après bon, heu, je je je j'insiste sur le fait que je suis moi aussi des fois heu, hem
Oui, oui, oui, bien sûr, oui, oui. Mmh mh.
sans le faire exprès, heu, j'ai j'ai tendance aussi à faire que les conflits démarrent hein. Et donc heu, si si je fais une maladresse, heu, et que ça lui a pas plu, heu, bon ben voilà, hem, tu vois? Heu, c'est un peu ce qui se passe. Bon, ça lui arrive aussi de faire des maladresses ou de faire des choses, heu, qui me déplaisent et je lui dis. J'essaie de lui dire, heu, tu vois? Hem, avec du tact, heu, calmement et cetera. Mais c'est vrai que des fois, heu, je je je vois quand même, hein, clairement que, heu heu, c'est c'est le la le prétexte en fait. Je je comprends en fait. Elle a pas vraiment de, mmh, de véhicule pour sortir, heu, ces émotions ou ce stress, et heu, je comprends qu'en même temps, il y a pas non non plus, heu, 36 personnes avec qui vers qui elle peut se tourner. Alors j'ai remarqué ce de s alors ça c'est nouveau. Heu, j'ai remarqué que depuis quelque temps, heu, elle, heu, elle appelle une amie à elle, heu, qui au qui se trouve être aussi notre nounou, heu, avec qui, heu, elle a du hem, voilà beaucoup de d'affect et donc heu
Oui. Mmh, mmh mh. Mmh mh. D'accord, d'accord. Ouais, ouais. Mmh mh. D'accord.
elle, heu, elle lui parle et puis, heu, ça apparemment je pense que ça lui fait du bien aussi tu vois? Hem, mais heu, c'est c'est quand même, heu, voilà, heu, je j'ai remarqué cette tendance de, heu, bon après, heu, c'est problématique, parce que ben ça ça donne pas trop envie de communiquer hein. Puis si à chaque fois que je vais vers elle, heu, c'est, heu, c'est une réaction négative, heu, voilà après, je je je propose un peu des fois, je je lui propose un peu: «Tiens, ça te dirait à regarder un film, heu?», heu, bon voilà et ces ces derniers temps, heu, c'est plus souvent: «Non pas là, ça va non», heu, tu vois? Et puis, faut vraiment que je la que que je la faut je la persuade quoi, tu vois? Faut que je la persuade: «Alors tu veux regarder un film? Alors ça va être sur ça, ça, ça, "ah non ça me dit rien"». Bon, heu, j'ai essayé plusieurs, heu, mais des fois ça marche hein, je des fois j'y arrive. C'est juste que ces ces derniers temps en fait, je pense qu'il y a un peu trop de stress tu vois?
D'accord. Ouais, ouais. Mmh. Ouais je comprends. Bien sûr, bien sûr. Mmh mh. Ouais vous êtes un petit peu, heu, ouais. Ouais, ouais. Mmh. Je comprends je comprends et, heu, et encore une fois voilà c'est c'est quelque so chose malheureusement d'assez fréquent, heu, dans les couples dans les couples, heu, bah, qui sont ensemble depuis quelques années, qui ont des enfants et qui finalement tu vois? Le le stress dont tu parles hein, de la de la vie quotidienne, heu, heu, est trop quoi. Trop et hem, et parfois justement on on se sert un peu, heu, de la personne dont on est le plus proche, heu, en laquelle on a le plus confiance, heu, alors on on parlait de défouloir tout à l'heure, f c'est pas tout à fait ça mais tu vois? De voilà on peut se permettre parfois, heu, la personne en laquelle on a le plus confiance bah d'être totalement soi-même et de pas, heu
Mmh mh.
de pas prendre de pincettes et puis de de pas finalement, heu, mesurer vraiment, heu, les conséquences de nos actes et de nos de ce qu'on peut dire et cetera, tu vois? Donc il y a peut-être ça qui rentre en compte aussi
Ouais tout à fait.
heu, maintenant je je comprends que c'est c'est pas agréable du tout hein, ouais.
Je, heu, je pense que, ouais. Mmh, ouais, c'est c'est c'est clair, hein. Il y a il y a il y a vraiment de ça. Il y a vraiment aussi le, comme tu disais, prendre des pincettes. En fait
Ouais, dis-moi, dis-moi, ouais. Mmh.
heu, j'ai l'impression que moi je dois prendre des, heu, des pincettes tout le temps, tu vois? Et heu, et que, hem, et qu'elle, heu, non, tu vois? Heu, c'est c'est simple. En en en gros, ça veut dire que, je dois réfléchir à l'avance à ce que je vais dire, heu, pour, heu, justement, heu, ne pas la froisser, donc du coup, heu, je fais pas ça tout le temps hein, mais pour des choses, heu, j'essaie de mettre les formes quand même tu vois? Je lui demande gentiment nin nin, et et heu, j'ai le sentiment que de l'autre côté, heu, en en fait, elle elle fait sans pincettes, sans sans gants, tu vois?? <chuckles> Alors moi je fais avec des pincettes et elle elle fait même pas avec des gants. Donc hem <clears throat> et ça, ça m'énerve en fait. Ça en fait, heu, tu vois? Ce ce contraste-là, il fait que c'est moi qui me mets en colère. C'est-à-dire que, hem, quand elle me parle, heu, qu'elle me donne un ordre ou quelque chose et qu'elle me elle me dit, heu, vraiment une tournure de phrase, alors moi je suis, heu, vrai vraiment à cheval sur le français et donc, heu, je comprends hein, heu, il y a aussi un degré de tolérance quand même. Heu, elle est pas française, elle a appris le français, elle a quin elle à 15 ans de français, elle parle très bien français, heu, mais des fois en fait, heu je je sais pas après moi je je connais pas toutes les personnes qu'elle a avec qui qu'elle a fréquentées avant qu'on se connaisse, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Mais avant, il y a peut-être des personnes qui étaient en France avec qui, elle a été et qui lui parlaient pas très bien, tu vois? Je je sais pas je sais pas s'il y a pas un un bagage ou quelque chose qu'elle qu'elle ce qu'elle tient par rapport à ça, mais heu, moi, je dois prendre des pincettes et elle, elle prend 0 pincettes alors du coup je lui dis: «Heu écoute, tu peux me demander ça avec un, s'il te plaît ou demander ça gentiment sinon j'ai l'impression que tu me donnes un ordre et ça me fait me sentir, pas, mal, tu vois?» et souvent quand je dis ça
Ouais, ouais. Mmh mh. Ouais je vois, mmh mh. Mmh mmh. Ouais. Mmh. Mmh. Bien sûr. Mmh mh. Bien sûr tout à fait, ouais. Mmh mh. Mmh mh. Bien sûr, ouais, ouais. Et ouais, ouais.
Moi ça m'énerve, donc ça veut dire, moi souvent c'est moi qui c'est le truc qui me déclenche. Ça me ça m'énerve, et je ça devient un conflit. Après, du coup, elle va monter dans les tours aussi, donc c'est c'est dommage quoi, tu vois?
Mmh. Mmh. Et est-ce que, justement, heu, enfin, je encore une fois, je comprends, heu, vraiment, mmh, parfaitement ce que tu dis et heu est-ce que quand tu tu vas lui dire: «Voilà est-ce que tu pourrais pas me demander s'il te plaît, heu, ou les choses un peu de façon un peu polie parce que ça ça me dérange». Hem, tu sais parfois on on dit que justement pour, heu, dire les choses, éviter un peu le conflit, hem bon même si là c'est encore une fois une histoire de là là, on a l'impression que c'est c'est encore prendre des pincettes de ton côté, mais bon. Hem, tu vois de de pas, heu, commencer par le «tu» mais plutôt par le «je», en lui disant, hem: «ça ça me fait du mal en fait, ça me dérange, heu, je tiens beaucoup à la politesse et pour moi c'est important». Heu, tu vois l'amener de cette façon-là? Et non pas en lui montrant, heu, ce que ce qu'elle fait finalement ça te convient pas. Je sais pas si c'est très clair, hem, encore une fois ouais enfin, ouais, ouais.
Oui. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Ouais. Mmh mh. Oui, oui, je vois, je vois, hein. Je je comprends, hein, oui et c'est vrai que la plupart du temps, heu, lorsque je me sens donné un ordre, heu, j'ai tendance à répondre avec le «tu» puisque ça fait un peu un effet miroir. C'est tu me demandes ça truc comme ça, sans aucune pincette, je te réponds avec les mêmes heu, tu vois? Heu, et donc c'est vrai qu'en effet
Mmh. Mmh mh. Tout à fait, je comprends, ouais. Bien sûr. Oui, oui, c'est totalement humain, bien sûr. Mmh.
En ef en é mais en effet c'est vrai que, je veux dire: «écoute, heu, je je me sens pas respecté quand tu es venu à dire ça donc heu, est-ce que tu pourrais le tourner différemment», c'est ça que tu veux dire? Un peu comme ça.
Voilà. Ouais. Oui voilà. Ouais ouais. Non mais après ce que encore une fois hein s heu, ta réaction est est parfaitement humaine et c'est vrai que, heu, finalement c'est c'est tellement, heu, frustrant, énervant pour toi, que c'est ce qui ressort tout de suite et heu, et c'est dur de se contenir, c'est hyper dur de se contenir donc heu, donc je comprends. Après peut-être voilà pour essayer, hem, dans un effort tu sais de d'apaiser un petit peu les choses, et puis même toi aussi de pas, heu, vivre ces sentiments négatifs, parce que finalement tu vois? De de de t'énerver c'est quelque chose qui est mauvais pour toi aussi. Heu, bah d'essayer d'arrondir les angles encore, même si, heu, je sais que ça peut être compliqué parfois. Heu, mais tu as décid heu, décid ouais de communiquer un petit peu différemment, heu, voilà. J'espère que que ça va s'arranger en tout cas, que vous allez trouver un moyen de bah, voilà d'arrondir les angles et d'apaiser un petit peu la situation en tout cas.
OK. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Mmh mh. OK. OK, ben en tout cas merci pour ton écoute, heu, attentive sur ce sujet un peu, heu, un peu lourd, donc heu, ça m'a fait du bien de d'en parler, et puis au moins je j'ai quelques pistes en effet hein. Prendre, heu, peut-être plus de pincettes ou heu, essayer de tourner les choses différemment donc des pincettes tournées en «je» donc peut-être ça sera un petit peu j judicieux, donc heu, merci pour ça.
Merci à toi.